Saya mikir-mikir juga tuh, "ini apa ya, harus nanya atau gimana ya? Atau biarin aja kayak gitu?" Itu saya saya biarkan itu sekitar sehari, Kak.
Mhm. Mhm, tapi kepikiran terus ya?
Kepikiran masalahnya. Karena kan, eee iya, sekantor kan, waduh itu <chuckles> bikin bikin kesal tuh.
Heeh. Kerja satu kantor ya. Mhm. Canggung juga sebenarnya. Tapi itu sekarang ya pengiriman emoji ini ya, eee, begitu besar bisa membuat salah paham, eee, yang aku penasaran itu, kan disertai biasanya ada teks Kak, gitu kan?
Iya.
Itu gimana nih ya koneksinya itu loh sama sama emoji ini? Teksnya apa gitu, eee, isinya? Heeh.
Iya, kan teks. Ada! E emoji, emo emoji datar itu ada teks, tapi cuma 2 huruf tuh, dia dia tulis, "ih".
Oh! Waduh, nggak nolong juga ya.
"Ih", a I-H, iya kan, "ih", terus emoji itu, "ih" terus wajah datar itu Kak. Nah itu tuh yang bikin, "wah ini maksudnya apa ya?" <laughs> Iya kan. Jadi
Waduh. Oh. Kebayang juga sih. Ya kalau dapat begitu kan, "Eh apa ini maksudnya? Ih, ah, iya oke", gitu kan. <chuckles>
Iya. Heeh, jadi bingung banget kan, wah ini saya sampai kesel loh, dan setelah besoknya tuh ketemu kan orangnya, nah itu saya akhirnya nanya tuh Kak, saya nanya pelan-pelan kan, jangan sampai dia tersinggung juga tuh, apa ya kan, wah ternyata, eee, setelah saya tanya langsung kan, saya tanya langsung, saya nggak mau tanya di chat itu kan, karena saya mikirnya, wah ini bakal nanti malah salah paham lagi atau apa, ya kan, makanya saya tanya langsung tuh, ya kan. Nah ternyata dia bilang itu bercanda dia tuh, iya kan, <chuckles> bercanda
Ah, iya iya iya, paham. Mhm. Mhm. Oh becanda? Lah becanda tapi be datar gitu ya. <chuckles>
Iya dia bercanda. Dia kayak ekspresi datar, tapi sebenarnya lagi bercanda katanya, Kak.

Dia bilang, eee, emoji itu emang favoritnya tuh. Mungkin buat iya, emoji favoritnya wajah datar aja, ya kan. Buat melempar humor kering Kak, katanya. Tapi kalau menurut saya, wah itu emoji marah-marah, tapi nahan kan, rasanya.
Oh, seperti dia ya. Oh, favorit dia. Oh, gitu. Heeh. Heeh. Sebenernya em emoji-emoji ini sebenarnya, eee, bisa diartikan beragam ya Kak ya, ternyata ya?
Heeh, makanya salah paham. Iya, bisa. Ternyata, hampir sama dengan kata-kata yang diucapkan sehari-hari kan, gitu, hampir sama Kak. <chuckles> Da jangan
Mhm. Oh iya, lucu juga, kalau kalau yang hati ya ngertilah, gitu ya, bahasa hati. Tapi kalau yang datar gitu, penerimaannya bisa berbeda-beda nggak tuh kek eee, per orang, gitu? Heeh.
Iya. Beda, beda banget. Beda-beda, iya. Dan akhirnya dari situ saya paham tuh, saya baru sadar ya kan, bahwa ternyata emoji itu bisa kayak bahasa lain, Kak. Itu bisa dipakai sama, tapi artinya bisa beda tuh, di kepala masing-masing kan.
Mhm. Iya iya iya. Paham, ini terus, eee, bagaimana ya baiknya ya, apa musti ada seperti penjelasan? Oh kalau emoji yang, eee, tertawa, itu artinya apa? Gitu. Kan mungkin nggak semua orang juga paham, gitu Kak. Kalau lihat tadi yang ya ini, eee, sepertinya lucu-lucuan yang kering, gitu ya? Kan nggak semua orang juga mengerti ya, he kayak Kakak aja salah paham juga, gitu. "Ini apa maksudnya?" Gitu kan, bingung gitu, heeh.
Iya. Iya sa Kalau kalau emoji yang kayak ketawa, gitu, atau, eee, marah-marah itu jelas kan. Jelas tuh. Oh ini maksudnya ketawa, berarti dia bercanda, ya kan. Tapi kalau misalkan emoji yang wajah datar itu Kak, wah itu bibirnya te digambar lurus aja kan? Satu garis lurus, ya kan? Terus, mukanya kayak membela membelalak gitu kan? Datar banget. <chuckles> Nggak ada ekspresi kan, itu tuh yang bikin bingung banget Kak. Wah, ini <tsk> maksudnya apa ya? <chuckles> Ini ngerjain atau apa kan? Ternyata dia bercanda, aduh aduh. <tsk>
Mhm. Iya. <chuckles> Gak ada ek Iya iya. Eee, jad er era reaksinya, eee eee eee, teman kerjanya itu apa ketawa juga kali ya? "Enggak itu aku maksudnya bercanda," apa bilang maaf, apa gimana tuh, Kak? Karena Kakaknya kan jadi salah ngerti, heeh.
<chuckles> Dia ketawa langsung Kak. "Hahahaha!" Itu ketawanya lebar banget Kak, lebar panjang ya kan, "Hahahaha! Pasti kepikiran ya? Oh itu, saya cuma bercanda kok," waduh. <tsk> Itu dia kan, aduh dan <tsk> <sighs> iya.
Mhm. <chuckles> Ini, eee, ini juga ya nggak, eee, apa, bahaya juga nih, gitu loh. Bisa diartikan lebih. Nah ini kalau, eee, Kakaknya sendiri, sering enggak sih pakai emoji, Kak? Kalau kirim, eee, seperti kayak apa, lewat WhatsApp, gitu?
Iya, betul.